जी, नमस्कार।
नमस्कार, कैसे हैं आप?
जी, मैं बढ़िया हूँ और आप कैसी हैं?
मैं भी अच्छी हूँ, धन्यवाद।
जी, और आज हम चर्चा करेंगे कि अपना दिन खुशहाल बनाने के लिए हमें सुबह किस तरीक़े के प्रयोग करने चाहिए।
जी, जी।
जी, बताइए आप क्या करती हैं सुबह उठने से पहले?
अ, सुबह उठते ही मैं पहले तो अपने दिनचर्या का काम अ, ख़त्म करती हूँ, पर उससे भी ज़्यादा प्राथमिक चीज़ जो मैं नहीं करती हूँ, वो है कि मैं उठते ही अपने फ़ोन को नहीं छूती। मैं कोशिश करती हूँ कि उठने के 1 डेढ़ घंटे तक मैं अपने फ़ोन की शक्ल ना देखूँ और मैं पहले अपने सारे दिनचर्या का काम ख़त्म करती हूँ। फिर उसके बाद मैं अ, अपने कमरे में आके फिर एक बार फ़ोन चेक कर लेती हूँ कि कोई अ, ज़रूरी काम या कोई ज़रूरी मैसेज या कॉल कुछ तो नहीं आया है, और उसके बाद फिर मुझे पसंद है सुबह उठ के अ, मैं थोड़ी देर योगा और प्राणायाम करना पसंद करती हूँ। अ, मुझे मेरी सुबह धीरे-धीरे और शांतिपूर्ण तरीक़े से शुरू करना पसंद है, तो मुझे लगता है कि योगा और प्राणायाम से मेरे सुबह की शुरुआत में वो एक ठहराव आता है। अ, और एक तरीक़े से मेरे मानसिक स्वास्थ्य को भी वो काफ़ी बेहतर बनाता है, तो मुझे अपनी अ, अपनी सुबह इस तरीक़े से शुरू करना पसंद है। आप कैसे शुरू करते हैं अपनी सुबह?
अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा, अच्छा। जी। जी, जी। जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बातें कहीं कि आप सुबह उठकर आप अपनी दिनचर्या के लिए अपनाने के लिए आप सुबह मोबाइल को छूती नहीं है और अ, सबसे पहले अपने सारे काम कर लेती हैं, और मुझे भी यही पसंद है जैसे कि अगर मुझे मालूम हो कि मुझे आज दिन-भर क्या करना है, और कौन-से प्रयोग करने हैं। किससे चर्चा करनी है, तो मैं मेरे पास अगर कोई लक्ष्य है, तो मैं उस पर दिन भर अमल कर सकता हूँ। तो सुबह जी, सुबह उठने से पहले अ, सुबह उठकर सबसे पहले मैं किताबें पढ़ता हूँ, जो भक्ति की किताबें हैं क्योंकि वो मुझे बहुत प्रेरित करती हैं।
जी। जी, जी, जी।
हेलो।
जी, जी, बोलिए।
जी, बिल्कुल। और जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था तब मैं पढ़ाई से रिलेटेड अ अ, अपने डॉक्यूमेंट से रीड करता था, स्टडी करता था। लेकिन आजकल तो मैंने पढ़ाई करना बंद कर दिया है, लेकिन मैं धार्मिक अ, चीज़ें मैं हाँ, अपने जीवन में कुप्रयोग कर रहा हूँ।
अच्छा। जी, जी, जी। तो मुझे भी ये पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ अपना व्यायाम वगैरह ख़त्म करने के बाद अ, थोड़ी-सी थोड़ी देर मैं आराम करती हूँ, आराम करती हूँ मतलब सो नहीं जाती, बस आराम से बैठी रहती हूँ और उसके बाद मैं अपना स्नान करके फिर मैं भी अपने पू पूजा-पाठ में लग जाती हूँ। तो अ, पूजा-पाठ भी मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए एक प्रकार का ध्यान ही होता है, क्योंकि उस समय मैं सिर्फ़ उसी अ, कार्य में अपना पूरा ध्यान लगा के अ अ, उसी में व्यस्त रहती हूँ और मुझे लगता भी है कि सुबह-सुबह अगर आप अ, पूजा-पाठ के साथ श अपना दिन शुरू करते हैं, तो आपके दिन में एक अलग-सा एक एक शांति आ जाती है और आपके दिन की शुरुआत भी अच्छी रहती है। और वैसे भी बोलते हैं ना कि अगर आपकी सुबह सही शुरू हो, तो आपका दिन अच्छा जाता है।
जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने क्योंकि हम लोग अ, जैसे पूजा करते हैं अब अ, सुबह उठ कर के, तो हम परित के लिए दूसरों के लिए अपना जीवन दान देने का संकल्प करते हैं।
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
और इसमें जी तुलसीदास जी ने इसमें भी कहा है रामायण में कि "परिहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अदमाई।" हमें परित के लिए काम करना चाहिए। भगवान राम दूसरों के लिए काम करते थे। इसीलिए वो हमेशा तक कई बरसों तक स्वस्थ रहे और अ, दूसरों के लिए कितने सारे उपदेश दे गए। इंसानों का जीवन होते हुए भी।
जी। जी, जी। जी, जी। नहीं आपने बहुत ही सुंदर बात कही है और सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना जीवन ऐसे जिए कि दूसरों के लिए वो कुछ अच्छा करके जा पाएँ इस दुनिया से।
जी, बिल्कुल और आपको मैं इस चर्चा में बताना चाहूँगा कि अ, बहुत सारे बहुत अ, जो बहुत ज़्यादा अच्छी उच्च क्वालिटी के लोग होते हैं। वैसे तो सभी अच्छी क्वालिटी के ही हैं। इसमें कोई शक नहीं है भगवान का बनाया हुआ हर इंसान सभी अच्छा है। लेकिन कुछ लोग सत्संग प्रवचन करने के लिए भी जाते हैं, हमारे पास में एक राम द्वारा है। बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पर कुछ लोग लगभग 100 से डेढ़ 100 लोग रोज़ाना वहाँ पर सत्संग सुनने के लिए जाते हैं और वहाँ पर अ, संत महात्मा जो आते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे प्रवचन करते हैं।
जी। जी। जी। अच्छा। अच्छा। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहती थी कि, क्या आपको अ, आदत है, सुबह के समय योग करने का या ध्यान लगाने का?
जी बिल्कुल, मैं तो इसमें ऐसा समझिए आप कि मैं इसमें खो जाता हूँ, अगर मैं ध्यान या योग नहीं करता तो मेरा जीवन ही अ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस इ इसके बिना जी नहीं सकता, मैं अपने योग योगासन में सबसे पहले कपालभाति और अनुलोम-विलोम शामिल करता हूँ, दोनों को लगभग 20 मिनट करता हूँ मैं, 20 से 24 मिनट तक अ, रोज़ाना करता हूँ और कभी कभी-कभी तो पूरा दिनभर मैं 2 से 3 बार कर लेता हूँ।
जी। अच्छा। अच्छा। अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी आदत है आपकी अ, कपालभाति और अनुलोम-विलोम से काफ़ी फ़ायदा मिलता है, मुझे भी अ, मुझे तो ज़्यादातर अनुलोम-विलोम ही ज़्यादा पसंद है और मैं वो हर रोज़ मैं करती हूँ उसका अभ्यास और मुझे उससे काफ़ी फ़र्क दिखा है, मेरे शारीरिक स्वास्थ्य और मेरे मानसिक स्वास्थ्य पे भी और अ, इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि अ, जैसे कि हम रात को जब सोते हैं, तो हम करवट बहुत कम बार अ, बदलते हैं, तो एक तरीके से पूरी रात करीब 6 से 8 घंटे हमारा शरीर एक ही अ, पोज़ीशन में होता है तो उसकी वज़ह से आपके जो आपके आपका जो शरीर है, वो काफ़ी स्टिफ हो जाता है, आपके माँसपेशियाँ भी स्टिफ हो जाती हैं, तो अगर आप सुबह उठ के योगा करते हैं, तो उससे एक ये फ़ायदा होता है कि आपके शरीर में जो लचीलापन है, वो वापस आ जाता है और उसके साथ ही साथ आपके अ, आपके शरीर में एक अलग-सी ऊर्जा भी आ जाती है अ, व्यायाम करने के बाद तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि सबको योग और प्राणायाम सुबह-सुबह तो करना ही चाहिए।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
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और अ, इ जी, जी।
और ए इसमें अ, मैंने एक भजन भी सीखा था, तोरा मन दर्पण कहलाए। यानी कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को पा लिया वो सारा संसार उसका हो जाता है।
जी, जी।
और योगासन से मुझे लगता है हम मन को पा लेते हैं और ध्यान से भी मेडिटेशन से तो हम परमात्मा को पाते ही हैं। योग आसन से बेसिकली कपालभाति से मैंने देखा है, मैंने बाबा रामदेव जी को भी सुना है और देखा भी है। उनकी योग प्रैक्टिस भी की है तो मुझे लगता है कि कपालभाति इज़ अ बेस्ट अ, योग।
बिल्कुल। जी, जी, जी। और अ, मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बताया ना कि मैं मैं को उम, म मुझे पसंद है मेरी सुबह, अ, धीमी-धीमी अ, गति में और एकदम आराम से शांतिपूर्वक शुरू करना। तो मुझे कई बार लगता है कि अगर मेरे से उठने में थोड़ी देर हो जाती है और किसी भी कारणवश अगर मैं उस दिन योगा नहीं कर पाती या अपना प्राणायाम नहीं कर पाती। तो मुझे ऐसे पूरे, दिन एक अ, अजीब-सी हलचल रहती है कि कुछ ज़रूरी छूट गया और जो छोटी-बड़ी चीज़ें जिनको मैं दूसरे दिनों में जिन जिन दिनों में मैंने योग या प्राणायाम का अभ्यास किया हो, जिन दिनों छोटी-छोटी चीज़ें या बड़ी-बड़ी चीज़ें मुझे जो प्रभावित नहीं करती या म मेरे मूड को ख़राब नहीं करती। इस दिन जिस दिन मैंने अ, योग या प्राणायाम ना किया हो, उस दिन वो सारी छोटी-छोटी चीज़ें और बड़ी-बड़ी चीज़ें मुझे बहुत सतातीं हैं। तो एक तरीके से आपका जो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य में जो अ, जो शांति होती है या जो धृढ़ता होती है वो गायब हो जाती है।
जी। हाँ। जी। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि अपने आप को जान लेना ही सबसे बड़ा अनुभव है।
जी, जी, जी, बिल्कुल।
आपने ब्रेन को अपने ब्रेन को किसी चीज़ का ज्ञान हो जाना, हम इसीलिए तो संसार में आए हैं, कि हम कुछ करके जाएँ। अपने लिए जैसे हम अपने लिए करेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे, तभी तो दूसरों को खुश कर पाएँगे।
जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। और अ, मुझे लगता है उसके बाद मेरे लिए, मेरे अ, दिन की शुरुआत में सबसे अ, दूस तीसरी जो बहुत ही अहम चीज़ है, वो ये है, कि मैं अपना नाश्ता अच्छे से और आराम से खाऊँ। अ, मुझे लगता है कि जो ब्रेकफ़ास्ट जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे दिन का सबसे अ, महत्वपूर्ण अ, मील होता है या खाना होता है, क्योंकि आप
जी, बिल्कुल।
8 से 10 घंटे के व्रत के बाद आप कुछ खा रहे हैं, क्योंकि जब आप सोते हैं, आप कुछ खाते नहीं हैं। आप बस सो ही रहे होते हैं, तो उसके बाद वो आपके दिन की सबसे पहली अ, क पहला मील भी होता है और एक अ, 10 घंटे वाले व्रत के बाद आपके मुँह में जाने वाला पहला वाला निवाला भी होता है। तो आजकल तो ऐसे चयन बन गया है कि बच्चे और युवक वगैरह आजकल ब्रेकफ़ास्ट खाते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग कॉफ़ी पी के निकल जाते हैं, ऑफ़िस के लिए या अपने कॉलेज-स्कूल के लिए, और अ, खाली पेट कॉफ़ी पीना आपकी तबीयत के लिए काफ़ी खराब होती है। क्योंकि उसमें कैफ़ीन का कंटेंट ज़्यादा है, तो उससे लत लग जाती है, और सुबह-सुबह आपके पेट में नहीं तो भी एसिड ब ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने 10 घंटे, 12 घंटे का व्रत किया है। और उसमें अगर आप फिर कॉफ़ी-चाय मिलाते हैं, तो उससे आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है और तबीयत खराब होने के आसार बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुबह का खाना अ, में सुबह के खाने में मैं क्या खाती हूँ अ, किस तरीके से खाती हूँ, या कितनी मात्रा में खाती हूँ, वो सबसे भी मेरा मेरे दिन की शुरुआत पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आपका क्या कहना है?
जी, बिल्कुल। जी। जी, बिल जी। जी, बिल्कुल और खान-पान जैसा होगा अन वैसा रहेगा मन। तो हम जैसी चीज़ें आपने जीवन में उपयोग करेंगे, वही हमारे लिए प्रभावशाली होंगी। और सुबह उठकर म अ, हमें अपना खाना पहले से तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि जल्दी से जल्दी काम करने से हमारे सारे काम जल्दी-जल्दी होते जाते हैं। जैसे कोई ट्रेन है सही टाइम पर चल रही है तो फिर वो उसके जल्दी आने की सँभावना है।
जी। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, और इसके अलावा आप कुछ और करते हैं सुबह अपने दिन की शुरुआत के तौर पे?
जी, बिल्कुल मैं मेरी कॉलोनी में काफ़ी अच्छी सड़कें हैं। तो मैं अ, वहाँ पर वॉक करता हूँ और सभी से इस तरीके से व्यवहार करता हूँ जैसे मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ। क्योंकि हमें दूसरों को खुश करना भी आना चाहिए क्योंकि वही लोग हमारे लिए एक मार्गदर्शन बनके अ, हमारे सामने आएँगे इसीलिए मैं उन सबसे प्रेम से मिलता हूँ। भले ही मेरा मन ना हो, लेकिन मैं अच्छे मन से उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ।
अच्छा। जी, जी। जी, जी, जी। अच्छा।
क्योंकि आप जान हाँ, हाँ। क्योंकि आप जानती हैं कि हमारे आजकल अ, आजकल के युग में मॉडर्न युग है कि सारे टारगेट मनुष्य पहले ही कर चुका है। जितने भी सारे काम हैं आप देखिए पढ़ाई से रिलेटेड काम हैं वो म अ, बच्चे पहले ही कर लेते हैं, 4 साल में इंजीनियरिंग की डिग्री हो जाती है डॉक्टर की डिग्री हो जाती है फिर उसके बाद करना क्या है? तो वो सोच सोचने वाली बात है और हम अ, ये ध्यान और योगासन से हम सीखते हैं कि हमारा कनेक्शन सिर्फ़ भगवान से होना चाहिए और सुबह उठने के बाद हमारा कनेक्शन भगवान से ही होता है। फिर उसके बाद हम अगर मान लीजिए व्यर्थ की बातों में लग जाते हैं, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते। तो फिर अ अ, हमें अपने आप पर शक होता है।
जी, जी। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं आप जी बोलिए।
जी, जी। लेकिन दीदी में हाँ, हाँ। मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि अ, मेरे साथ मेरे पापा-मम्मी रहते हैं। तो मेरे मेरे पापा-मम्मी भी सुबह की आदतों में फ़ॉलो करते हैं सुबह उठकर चाय पीना और चाय के बाद नित्य शौच जाना और फिर उसके बाद घूमने के लिए जाते हैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर यहाँ गुप्तेश्वर टेम्पल है मंदिर है। वहाँ बि हाँ जी, यहाँ वहाँ घूमने के लिए जाते हैं और घूम कर के लगभग आ ए 1 से डेढ़ घंटे में वापस आ जाते हैं।
जी, जी। अच्छा। अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं ये तो बहुत अच्छी आदत है क्योंकि एक तो वो सुबह-सुबह सैर कर रहे हैं जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात वो मंदिर जा रहे हैं जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, तो सुबह की तो बहुत सही शुरुआत करते हैं वो।
जी ओ जी और मैं ज़्यादातर प्लानिंग करता हूँ कि ये मेरे परिवार के सभी लोग अ, कुशल रहे तो मैं उनको मन में उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि अ, हमारे परिवार के लोग ही काफ़ी लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर लोग रहते हैं चाचा-चाची, ताऊ-ताई तो हम उनसे कोशिश करते हैं कि मन का जो है प्रेम है वो बना रहे। तो इस वज़ह से हम लोग उनका भी ध्यान करते हैं, कि वो जब हमसे मिलेंगे तो हम उनसे क्या चर्चा करेंगे? तो ए आदतें मेरे जीवन को प्रभावी बनाती हैं और उनसे मैं कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता और हाँ जी और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरा वक़्त कभी भी पतित नहीं होता। यानी कि उसको कभी नुकसान नहीं होता। जैसे मुझे दुःख दुःख आ रहे हैं तो वो भी कुछ न कुछ मुझे सिखा के जाएँगे। बेसिकली दीदी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्चुअली मुझे तो दुःख ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे उनकी हैबिट हो गई है।
जी। जी, जी, जी। अच्छा। जी, जी। जी। अच्छा। <chuckles> अच्छा, और अ, जी, जी, बोलिए।
<clears throat> हाँ जी। क्योंकि क्योंकि वो मेरे मन को एक नई कल्पना शक्ति देते हैं, जैसे उसके दुःख जैसे ही ख़त्म होने वाला होता है, फिर उसके बाद मन में विचार आता है कि यार, मैं तो सही था, तो फिर मैं दुखी क्यों हो रहा था? तो एक तरीके से मैंने दुःख को ही ख़त्म कर दिया।
जी। अरे वाह, वाह! ये तो बहुत अच्छी अच्छा तरीका है और अच्छा दृष्टिकोण है आपका ज़िंदगी के तरफ़ और मुझे लगता है, इस दृष्टिकोण के अ, सहारे आप किसी भी चुनौती, किसी भी परेशानी या किसी भी तनाव वाल वाले अ, चीज़ को अच्छे से अ, सँभाल पाएँगे और उसका डट के सामना भी कर सकते हैं।
जी, बिल्कुल। तो मुझे आपसे चर्चा करके काफ़ी अच्छा लगा कि अ, हमें क्या इ क्या करना चाहिए सुबह उठकर, चाय बनानी चाहिए, योग करना चाहिए, और कैसे लोगों से चर्चा करनी चाहिए, हम इसका विचार सुबह कर लेते हैं, ये आपने मुझे इसकी जानकारी दी। तो, मुझे अच्छा लगा आपसे चर्चा करके।
जी।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
जी। जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
आपका भी।